Pour pouvoir être vu et exister, hein.
Ah bah, non, ah, ouais ah, ouais, elles achètent des trucs qu'elles portent qu'une seule fois parce que ça fait pas bien de porter 2 fois, de se faire photographier 2 fois avec le même, heu, ensemble. Alors non seulement elles payent un argent fou, mais heu, elles ne le portent qu'une fois. J'espère qu'elle les recycle ou qu'elle les donne heu
Oh la vache! Mmh mh. Mmh mh. Franchement, franchement. J'espère qu'elle a quelqu'un qui les vend en ligne pour elle, tu vois? Et du coup, c'est recyclé parce que c'est honteux. Pour moi, c'est une honte, en fait, de dépenser autant avec 5000, elle peut payer, heu, d d 1 semestre d'école à quelqu'un ou je sais pas, elle peut aider tellement de personnes pour acheter un mug.
Mmh, ah ouais. Ouais. Ouais, elle peut augmenter ses em elle peut augmenter tous ses employés.
Franchement, c'est vrai, c'est très vrai, ouais.
Ah <laughs> Ah là la.
On aura tout vu.